Tama, tama. Ah, gusto ko 'yan, 'yong ano, 'yong ibabalik mo sa komunidad
Mhm. Mhm. Opo, opo.
kung ano 'yong ano 'yong kung ano 'yong nakuha mo di mm.
Mm, kasi hindi naman po natin 'yan madadala sa ano, <scoffs> 'di ba?
Totoo naman, totoo naman, kahit na ano, kahit na sa dinami-dami ng ano, no'ng naimpok mo or nakamit mo sa buhay hindi mo naman talaga madadala, kung ano na 'yang kung ano lang 'yong ipinasuot sa 'yo ng mahal mo sa buhay, ayun lang 'yon, pero mabubulok din 'yon kaya ano, 'di ba?
Oo. Opo. Opo. M mhm. Totoo. Ay opo, 'tsaka po 'yong, 'di ba 'yong mga achievements mo? Kasi 'pag nalibing ka na, hindi naman 'di hindi ka na naman na nila maaalala; mga isang taon lang, wala na. Pamilya mo na lang talaga, 'di ba, ang aalala sa iyo. Mhm.
Mm. Oo. Tama. Pero, kapagka ano, hindi nila malilimutan 'yong kabuti kabutihang ginawa mo, katulad ng 'di ba?
Oo. Ay, opo, kahit po 'yong mga maliliit na bagay, 'yon lang din naman 'yong kagandahan sa tao. Talagang hindi nila kinakalimuta opo, opo. Ah
Oo. Hahanap-hanapin ka din, mm. "Sayang kung nandito si ano, ganiyan, matutulungan tayo nito kasi hindi siya mahirap lapitan," ganiyan. <chuckles> 'Di ba?
Opo. Ayun, sana nga po matupad 'yong pangarap natin 'no, na yumaman tayo. <chuckles> Oo.
Oo nga, 'di ba? Parang sa parang talagang napakataas naman napakalaking pangarap para sa atin 'yon, 'di ba? Lahat naman kasi gusto 'yan, 'di ba?
Opo. Opo. Totoo po, kasi mahirap po 'yong nahihirapan, eh, kumbaga wala kang magawa minsan 'di ba?
Oo. Tama, tama ka diyan.
Mm, ayun, opo.
Hoy, alam mo, nat natutuwa ako sa pag-ano, sa pag-uusap natin; tatawag ka ulit, ha, kapag ka halimbawa n nalulungkot ka, ganiyan, 'di ba? Ah, ano basta, uh, tawag ka lang, 'pag 'di ako busy, sasagutiin kita, oo. Bye bye.
Ako din po, sige po. <laughs> Opo, opo. Sige po, wala pong anuman, sige po, marami pong sala